Да-да-да. Но вот, э, с становится всё тяжелее как бы, э, со смыслом информацию отсеивать от вот этого всего, эм, мусора, да?
Да, да, да, безусловно, я уже
Как бы не потерять, э, важную информацию в этом мусоре, как ты думаешь?
Я ставлю звёздочки, фильтрую поиском. Опять же, щас есть теги, это очень важно для меня вот в группах. Если что-то важно, то я там могу даже нап откомментировать и тегнуть, да, себя или ещё что-то, чтобы не потерять.
Мгм. Тегами. Мгм. Мгм. Чтобы найти этот материал позже, если нужно.
Да, да. <grunts> Ну, поисками умею пользоваться, опять же, язык поисковых запросов надо учить уже как иностранный, собственно говоря.